Ah okey, okey, sí, sí, sí.
A ¿Sabes que en Unilever, había una cabina de sueño? Para la gente que estaba, sí, sí. Cuando estás muy cansado, existe la cabina de sueño, entonces, tú te podías meter, y solamente te daban 20 minutos.
¿Es ve en verdad? ¡Guau! Okey, okey. Ujú.
Lo que a mí m eh, o sea, la cabina se prendía, automáticamente a los 20, minutos. Lo que me parecía excelente, porque, en lo que te acomodas, te acuestas, y caes, aparte, te ponían musiquita relajante, o sea, era una belleza. Tú entrabas, se cerraba, se apagaba la luz, empezaba la musiquita relajante, y tú tenías 2, 3 minutos en los que te acomodabas, en lo que ibas agarrando el sueñito con la música, caías, y a los 20 minutos pum, se se sí, se prendía la luz, y entonces ya ya sabías tú que te tenías que ir, ¿y qué crees? Que sí te dormías. Yo ahí fue donde aprendí que las siestas cortas son mucho mejor, que las siestas largas.
Ujú, ujú. Te despertaba. Ujú. Okey, perfecto. Sí, sí, sí.
Pero, te puedo decir una cosa, yo no creo que la siesta después de comer sea buena. Eh, yo sufro de colitis, y, de hecho, a principios de este año, casi voy a dar al hospital porque me dio una colitis muy fuerte. Eran, haz de cuenta, como contracciones de mi intestino, lo que yo sentía. Nunca había sentido algo así, yo nunca he tenido bebés. Entonces, imagínate, de repente sentir que se te mueve la tripa por dentro, yo dije: "Dios mío, el alien", que me esta pasando
Mm, bien. Ajá. Oh, okey, okey. Sí, sí, sí. ¿Qué me está pasando? Sí, sí, sí.
Si fue horrible. Y, no por indicaciones de doctor. O sea, yo me daba cuenta que yo comía, y como en ese entonces, estaba muy inflamada, cuando acababa de comer, yo sentía como una pelotita, abajo de las costillas del lado derecho. Y yo decía: "No, algo no está bien". Yo, no sé, porque, a veces, de veras, el cuerpo te dice qué hacer. Yo no me sentía cómoda, ni sentada, ni acostada, entonces, yo empecé a caminar, después de comer, que es lo que te recomiendan muchos doctores, pero, yo nunca lo había hecho. Y aquí en mi casa, ¿eh? Como loquita, empecé a hacerme, mínimo 15 minutos de caminar, prendía yo la tele, y me ponía a dar vueltas por todo mi departamento, así, tun, tun, tu, caminaba. ¿Qué crees? Te sientes mejor, se te quita esa pesadez y esa somnolencia, y digieres, o sea, ya a los 15 minutos, que yo llegaba y me sentaba, ya no sentía esa pelotita que me molestaba, del lado derecho de mi cuerpo.
Ujú. Ujú. Sí.